Так, то есть тебя это вдохновляет, такие вот успехи других людей? Или почему ты любишь смотреть?
Да, да, меня это вдохновляет, мне это интересно. Ну, я вообще там стараюсь сейчас, а, как сказать, заниматься регулярно спортом. И мне интересны н такие видеоролики, где люди именно делятся своим опытом в каких-то там упражнениях, каких-то тренировках.
Мгм. М, то есть что что-то, чему-то можно поучиться, что-то перенять? Энтузиазм будет.
Да, да, мне, знаешь, последний раз попадался видеоролик, где мужчина, ну, можно звать его дедушкой, да, ему там лет, допустим, там за семьдесят, он такой там в бо с бородкой, седой весь. А, брючки, рубашка в брючки заправлена, такой с ремешком, ну, знаешь, вот такие вот есть пенсионеры такие, а, как сказать, па в классическом стиле.
Мгм. Так. М, так. <chuckles>
Вот. И мне попался такой видеоролик, где вот этот пенсионер приходит на пляж, где парни занимаются на турнике.
Мгм.
Представляешь, да, уже какой это диссонанс?
Ну да, то есть там, э, ну, там настоящие спортсмены на пляже, и тут приходит, э, опрятный дедушка такой.
Да, да, да, они там отжимаются, все подтягиваются на этом турнике, парни там с голым торсом, ну, пляж же. <chuckles>
Мгм. Красуются, да. И что дедушка сделал?
Да, и тут приходит дедушка туда, вот этот вот, приходит дедушка, и начинает так отжиматься, подтягиваться на этом турнике, что у парней просто глаза на лоб.
О. <chuckles>
Вот.
Ну, классно, да. Ну вот, хороший пример для молодёжи. М, мгм.
И он потом ещё снимает свою рубашку. Он ещё потом снимает свою рубашку, дедушка Да, и у него там кубики, он весь такой спортивный, и парни там просто падают в обморок.
Так. <chuckles>